ครับ พอดีว่าช่วงนี้น่ะ อ่า ผมอยู่บ้านน่ะครับ แล้วทีนี้ก็มีพรอเจกต์ทำอยู่น่ะครับ ก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการ เอ่อ ทำพรอเจกต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวันนะครับ แล้วทีนี้คือบางครั้งอะมันก็รู้สึกว่า มีอาการ เบิร์นเอาต์ เหมือนกันนะ เพราะว่าผมไม่ได้ออกไปพบปะกับผู้คนมากมาย อะไรเงี้ยครับ ทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนที่บริษัท อะไรเงี้ย นะครับ ก็รู้สึกว่าต้องทำงาน อ่า อยู่ที่บ้านคนเดียวเป็นเสียส่วนใหญ่งี้ครับ ซึ่งภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์เนี่ยผมจะทำพรอเจกต์อยู่ที่บ้านประมาณ 5 วันครับ ทุก ๆ วันเลย แต่ว่ามันเป็นการทำงานอยู่คนเดียวนะครับ ไม่ได้ออกไปพบปะสังสรรค์จากใครมากมายครับ แล้วทีนี้พอมาถึงวันหยุดอย่างเงี้ย เช่น เสาร์อาทิตย์ นะครับ อ่า ผมก็ออกไปออกกำลังกายบ้างนะครับ อาจจะไปคนเดียว ไปที่ยิม อย่างงี้ครับ หรือว่าไปวิ่งสวนสาธารณะหรือบางสัปดาห์ ก็คือออกไปเที่ยว ไปเดินป่าบนภูเขา แต่ว่าจะไปคนเดียวเสียมากกว่า อย่างงี้ครับ แล้วก็บางครั้งคือเรา ผมไปหาเพื่อนเอาข้างหน้า อย่างเงี้ย บางครั้งก็ได้เพื่อนดี บางครั้งก็ไม่มีเพื่อน เพราะว่าอย่างบางภูเขา อย่างเงี้ย เขาก็ไม่ค่อยไปกัน อย่างงี้ครับ ทีนี้คือ อ่า ผมอะก็พยายามที่จะหากิจกรรมอะไรทำเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกเบื่อ อย่างงี้ครับ เช่น อ่า ผมอาจจะดูหนังฟังเพลง เงี้ยครับ แต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่ามันเติมเต็มกับตัวเองไม่ได้สักเท่าไร อย่างเงี้ยครับ ผลลัพธ์คือมันแค่สร้างความสุขชั่วคราวให้แค่นั้นเอง แล้วจากนั้นก็ต้องมาต่อการทำพรอเจกต์ที่เราวางแผนเอาไว้ให้มันสำเร็จ เงี้ยครับ บางครั้งก็รู้สึกดีบ้าง แต่ว่าก็มีความเหงา แล้วก็เบื่อนะครับ มีการเล่นเกมนิดหน่อย แต่บางครั้งก็ช่วยไม่ได้อะครับ มันต้องหากิจกรรมที่มันท้าทายตนเองอยู่ ส ตลอดเวลาครับ คือผมอะ เอ่อ จะชอบอยู่บ้านเป็น เวลาที่ค่อนข้างนานเนาะ แล้วก็ทำให้ตนเองเงี้ย คือ เอ่อ อยู่กับพรอเจกต์ที่ตัวเองทำตลอด มันก็เลยทำให้รู้สึกว่า ต้องหากิจกรรมใหม่ ๆ เพิ่มเติมแล้วล่ะ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าอยู่ ถ้ายังทำอาชีพแบบ ทำงานอยู่ที่บ้านต่อไป อย่างเงี้ย ผมว่ามัน มันต้องมีผลเสียต่อสุขภาพจิต เพิ่มเข้ามาบ้างแหละ เงี้ยครับ ถ้ามีการ เอ่อ ปรับตัวอะไรบ้าง อย่างเงี้ยครับ ทีนี้ก็เลยอยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติม หรือว่าคำแนะนำหรือคำปลอบใจเล็ก ๆ น้อย ๆ หน่อยครับว่า พอจะมี อ่า ไอเดียอะไรไหมที่จะ อ่า มีกิจกรรมเติมเต็มพลังให้กับตัวผมบ้างน่ะครับ?
ครับผม อืม อ๋อ ครับผม อืม ครับ อา อืม ครับ อืม ครับ ครับ ครับผม อืม อืม ครับ อืม อ๋อ ครับ ครับ ครับผม อือ อา ครับผม โอเค ต้อง ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นกำลังใจให้นะครับ โอ้โฮ ทำงานแบบค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันต่อวัน ทีเนี้ยครับผมขอถามเพิ่มนิดหนึ่งได้ไหมว่า รูปแบบกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันน่ะครับ เป็นแบบไหนยังไงบ้าง? แบบว่าอย่างเช่นว่า ตื่นเช้ามาเราทานข้าวเสร็จแล้วใช่ไหม เราก็ทำ เริ่มทำงานเลย เสร็จแล้วก็มีการช่วงระหว่างพัก พักเสร็จทำงานต่อ หรือว่าจริง ๆ แล้วเราทำงานยาวไปเลย แล้วพักทีเดียว อะไรแบบเนี้ยครับ?
อืม ครับ โอเค ก็ใน 1 วันนะครับ อย่างผมจะตื่นนอนประมาณ 7 โมงเช้า แล้วก็มาดูโพรเจกต์ที่ทำ อ่า อยู่นะครับ ก็เป็นโพรเจกต์ค้างคาอยู่เงี้ยครับ ที่เคยทำวันก่อน ประมาณ 1 ชั่วโมงถึงเวลาประมาณ 8 โมงเงี้ยครับ ผมก็จะไปทานข้าวเช้าแล้วเงี้ยครับ แล้วก็ดื่มกาแฟบ้าง อะไรอย่างงี้ครับ อ่า อาบน้ำ แล้วก็มาทำโพรเจกต์ต่อพอถึงเวลาพักเที่ยง ผมก็จะทำงานต่อนิดหนึ่ง แล้วก็ค่อยไปพักทานอาหารตอนเที่ยง แล้วก็ค่อยกลับมาทำโพรเจกต์หมุนเวียนอย่างงี้ไปครับ ทีนี้พอตกตอนเย็นมาก็จะออกกำลังกาย เอ่อ เล็กน้อยนะครับ ไปวิ่งที่สวนสาธารณะหน่อยหรือบางทีก็ทำงานยาวจนค่ำเลยงี้ครับ ถึง 18:00-19:00 แล้วก็ อ่า พักกินข้าว อย่างเงี้ยครับ อาบน้ำ แล้วก็เข้านอนเงี้ยครับ คือกิจวัตรประจำวันเนี่ยจะวนลูปอยู่แบบนี้เป็นเสียส่วนใหญ่เลยล่ะครับ
ครับผม อา ครับผม อืม ครับผม อืม อ๋อ ครับ อืม ครับผม ครับผม อืม แต่ว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยเรา ในบางวันเนาะจริง ๆ แล้วการออกกำลังกาย ที่ได้เล่ามาเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทำให้ ช่วยเราแบบผ่อนคลาย หรือเป็นการเติมพลังให้กับเราบ้างเพียงแต่ว่า เราก็อาจจะไม่ได้ทำทุกวันเนื่องจากพรอเจกต์ที่เราทำ อยู่เนี่ยมัน ก็อาจจะกินเวลาทำให้เราต้องทำเพิ่ม หรืออะไรแบบนั้นถูกไหม ทีเนี้ยอะครับผม ผมขอถามเพิ่มนิดหนึ่งว่า แล้วกิจกรรมแบบไหนบ้างที่เล่นแล้วรู้สึกว่า หรือว่าทำแล้วรู้สึกว่า เฮ้ย อันนี้มันช่วยเติมพลังให้กับเราได้?
ครับ อืม ก็คงจะเป็นการไปออกกำลังกายนอกบ้านนะครับ เพราะว่าบางครั้งน่ะเราพบปะผู้คนเยอะแยะ อย่างเงี้ย อย่างสวนสาธารณะ ไปเจอเพื่อนเก่าก็ไปวิ่งด้วยกันอย่างงี้ครับ อ่า หรือ หรือว่าบางครั้ง คือ ผมไปตีแบดเงี้ยครับอยู่ที่สนามแบด แต่ ถ อยู่ในอำเภอเนี่ยแหละ อำเภอที่บ้านของผมอะ ก็ถือว่าคลายเครียดได้ในระยะหนึ่งเลยนะครับ ดีกว่าอยู่บ้านตลอดเวลาเลยนะครับ
อา ครับ อืม ครับผม อา ครับผม อืม อืม อันนี้ก็เป็นอีกกิจหนึ่ง ก อีกหนึ่งกิจกรรมเนาะที่มันสามารถผ่อนคลายเราได้ แล้วเคยแบบว่ามีเพื่อน ๆ เนี่ยแบบนัดรวมตัวกันมา ตีแบดมา อะไรแบบเนี้ย เพื่อน ๆ เขาสะดวกแบบทุก ๆ วันไหมครับ หรือว่า ก็สะดวกเป็นบางวันในแต่ละอาทิตย์?
อ๋อ เออ เพื่อน ๆ เนี่ยจะสะดวกเป็นบางวัน บางครั้งครับ เพราะว่าบางคนก็ทำงานอยู่ที่บริษัท บางคนก็ทำงานเป็นข้าราชการ หรือบางคนก็ประกอบกิจการส่วนตัวเหมือนผมนี่แหละครับ ซึ่งแต่ละคนเนี่ย คือเขาจะว่างไม่ค่อยตรงกัน บางวันคือไม่ว่างเลยก็มีครับ ต่างคนต่างทำงาน ก็เลิกงานมาก็เหนื่อย อย่างเงี้ยเนาะ อาจจะกลับไปพักผ่อนที่บ้านใครบ้านมันอย่างเงี้ย หรือบางวันคือต่างคนต่างทำงานไม่เยอะ อย่างเงี้ยครับ ก็จะนัดกันมาตีแบดเงี้ยครับ แต่ว่าเวลานัดกันเนี่ย คือไม่ค่อยครบทีมเท่าไรครับ ก็จะมีมาคน 2 คนบ้าง อย่างงี้ครับ ก็พอได้ผ่อนคลายนะครับ
อ๋อ ครับ อืม ครับผม อืม ครับผม อือฮึ อะฮะ ใช่ จริง ๆ ก็ถือว่า มันก็ยังพอได้นิดหนึ่งเนาะ ทีเนี้ยอะครับ โอเค ผมพอทราบทั้งหมดแล้ว นิดหน่อยแล้ว ทีเนี้ยผมขอให้คำแนะนำหรืออาจจะปลอบใจเล็ก ๆ น้อย ๆ แบบนี้ก็แล้วครับว่า ในแต่ละวันที่เราได้มีการทำงานหรืออะไรแบบเนี้ยครับ อาจจะไม่ต้องยิงยาวไปเลย 4-5 ชั่วโมงก็ได้ครับ อาจจะเป็นสัก 2 ชั่วโมง แล้วหยุดหาอะไรทำให้มีพลังขึ้นมาก่อน แล้วค่อยกลับไปทำงานต่ออีกทีหนึ่งก็ได้ ในตัวของงานที่ทำ โอเคมันอาจจะทำให้ล่าช้าขึ้นเล็กน้อย แต่มันก็ยังดีกว่าที่ทำให้พลังเรามันหมดลงไป โดยที่เราก็ไม่ได้เติมมันกลับเข้าไปด้วยเลย ผมคิดว่า จริง ๆ แล้วถ้าเรายังสามารถทำได้ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ มันน่าจะส่งผลดีกว่ากับเราในระยะยาวเองมากกว่านะครับ
อือ ครับ ก็ถือว่าเป็นคำแนะนำดีเลย เลยเนาะ คือ อ่า พยายามที่จะให้ลดเวลาในการทำงานอีก คือไม่หักโหมเกินไป หรือว่าหักดิบเกินไปเนาะ ก็มีความยืดหยุ่นหน่อย ๆ อย่างเงี้ยครับ
ใช่ กับมันสักเล็กน้อย ใช่ครับ อาจจะเป็นว่า ตอน ตอนช่วงเช้าเราอาจ โอเค ถ้าเรา โอ้โฮ ฟิตมากเลยยิงยาว โอเค พอเที่ยงปุ๊บ เราต้องกำหนดตัวเองแล้วครับว่า เที่ยงเราต้องหยุดพักเลย เราอาจจะพักตรงเนี้ย เป็นเหมือนกับทำงานบริษัทเลยครับ เที่ยงถึง 13:00 โมง หยุดตรงเนี้ยไปเลย อา ตรงเนี้ยเราก็ 1 ชั่วโมง ทานข้าวเราได้ชาร์จพลังแล้ว หาอะไรทำเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปด้วย เพราะว่าทานข้าวก็น่าจะประมาณ 15-20 นาที ประมาณนั้นเนาะ เวลาที่เหลือเนี่ย ก็หาอย่างอะไรที่เราชอบไปเลยครับ อา เมื่อกี้อย่างที่คุณบอกว่า ชอบออกกำลังกายนอกสถานที่ นอกบ้าน อะไรแบบเนี้ย แต่ว่าอันเนี้ยมีเวลานิดหน่อย เราอาจจะเดินเล่นอยู่รอบ ๆ บ้านก็ได้ครับ มองนู่น มองนี่ มองสิ่งรอบข้าง จากหน้าจอ จากอะไรที่เราทำอยู่เนี่ย ไปเป็นอย่างอื่นบ้าง ดึงโฟกัสมันไปนิดหนึ่งเติมพลังให้กับตัวเอง อะไรแบบเนี้ยครับ ก็พอช่วยได้นิดหน่อย เสร็จแล้วเราก็กลับมาทำงานอีกที ทีเนี้ยเราต้องมีกำหนดของตัวเองแล้วครับว่า ในแต่ละวันน่ะจะให้ได้ถึงแค่กี่โมง แล้วเราก็คือตัดจบฟึบไปเลย แล้วก็ตอนเย็นเนี่ย อย่างที่คุณพูดอะครับว่า ชอบไปเดินสวนสาธารณะ ไปวิ่งกับเพื่อน ไปอะไรอย่างงี้ ได้เจอเพื่อนเก่า จริง ๆ อันเนี้ยครับ คือสิ่งที่เติมพลังใจให้กับคุณได้ดีมาก ๆ ผมอยากจะแนะนำให้ตรงเนี้ยถ้าเป็นไปได้ ถ้าจัดสรรเวลาได้จริง ๆ ให้ทำทุกวันมันจะเป็นการช่วยเพิ่มพลังให้กับเรา แล้วก็ทำให้เราไม่รู้สึก Burn out ในการทำงานได้ดีมาก ๆ เลยครับ
อา โอเคครับ ก็ อือ อืม อือ อือ อืม ครับ ก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยนะครับ อ่า ทีนี้นะครับ คือเวลาที่ผมทำงานใน 1 วันเนี่ย ผมไม่ได้กำหนดหรอกว่า โอเคต้องเลิกงานในเวลา 4 โมงเย็นนะ หรือ 5 โมงเย็น หรือ 6 โมงเย็นเนี้ย คือมันแล้วแต่วันจริง ๆ ครับ วันไหนที่ขยันเราก็จะทำมาก วันไหนที่ไม่ค่อยขยัน ก็คือทำน้อย อย่างงี้ครับ หรือบางครั้ง คือ เอ่อ ทำงานเสร็จประมาณบ่าย 3 แล้วก็เลิกไปเลย งี้ครับ ก็เวลาส่วนนั้นไปนอนเล่นดูหนังฟังเพลงบ้าง แล้วก็ค่อยออกไปนอกบ้าน ไปเดินออกกำลังกาย ตีแบต อย่างเงี้ยครับ ก็จะประมาณนี้เลย แต่ว่ามันก็ไม่ได้เติมเต็มให้เรามีพลังงานใหม่อยู่ตลอดเวลาครับ ผมรู้สึกว่า การทำจิตรกรรมนอกบ้าน หรือการทำกิจกรรมซ้ำ ๆ แบบเนี้ยมันเริ่มเบื่อหน่ายแล้ว ก็เลยอยากหากิจกรรมใหม่ ๆ เพิ่มเติม อย่างเงี้ยครับ พี่ก็เลยอยากจะขอไอเดียเล็ก ๆ น้อย ๆ หน่อยนะครับว่า นอกเหนือจากกิจกรรมที่คุณแนะนำมาข้างต้น พอจะมีกิจกรรมอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมอะครับ?
ครับผม อือ ครับ ครับ อือ ครับผม อืม ครับ อา ครับผม จริง ๆ เป็นคนชอบแนวไหนเอ่ย แบบว่าผจญภัยแอดเวนเชอร์ไปเลย หรือแบบเงียบ ๆ สงบ ๆ อะไรแบบเนี้ยครับ?
อือ อย่างถ้าเป็นวันหยุด อย่างเงี้ย บางครั้งผมออกไปเดินป่าอยู่ที่ภูเขาเนี้ยครับ อย่างเช่นไป ไปจังหวัดเลย อย่างเงี้ยครับ ไปภูกระดึง ผมก็ไปมาแล้วเงี้ยครับ ไปอะไรพวกนี้อะครับ ยิ่งเป็นช่วงใกล้ปีใหม่ อย่างงี้ คืออากาศดีมากเลยก็จะพากันมีทริปขึ้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อน อย่างงี้ครับ เป็นเวลา เสาร์อาทิตย์ จริง จริง ๆ แล้วไป ไปวัน ไปแค่ 2 วัน 1 คืนก็เพียงพอแล้ว อย่างนี้ครับ แต่ว่าสิ่งสำคัญคือผมก็อยากได้กิจกรรมที่ทำระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ อะไรงี้ครับ เพื่อแก้เบื่อหน่ายนิดหนึ่งนะครับ
ครับผม อืม อะฮะ ครับผม อืม ใช่ ๆ อืม ครับผม ผมอาจจะแนะนำเป็นว่า โอเค มือถือเราก็อาจจะเบื่อแล้ว อะไรแล้วเนาะ พอเล่นเยอะแล้ว ถ้าอย่างงั้นอาจจะเป็นอ่านหนังสือดีไหมครับ ระหว่างวันก็ไม่ต้องไปไหนไกลมากด้วย แล้วเราก็เก็บ อ่านเก็บไปเรื่อย ๆ มันก็ทำให้เราอาจจะมีความรู้ หรือทักษะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่ง อาจจะเป็นหนังสือทั่วไปก็ได้ครับ ทักษะชีวิตใด ๆ เรื่องเกี่ยวกับเงินหรืออะไรแบบนี้ หรือถ้าแบบว่าไม่อยากอ่านหนักมาก อยากผ่อนคลายไปหาเป็นนิยายแปลหรือพวกนิยายแฟนตาซีต่างโลก อะไรพวกเนี้ยครับ ก็ให้เราเปิดจินตนาการ เราได้ทำสิ่งใหม่ ๆ นอกจากที่เราทำกิจกรรมของเราอยู่แล้ว อาจจะเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เราพอได้อ่านได้สัมผัสมัน แล้วเราอาจจะรู้สึกไปกับมัน แล้วทำได้แบบยาว ๆ ต่อเนื่องอะไรแบบเนี้ยครับ
อือ อือ เออ ครับ ผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอยู่นะ คือลองฝึกทักษะสกิลใหม่ ๆ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เช่นการอ่านหนังสือ หรือว่าอาจจะมีพวกพรอเจกต์เล็ก ๆ น้อย ๆ เอามาทำเพิ่มเติม อย่างเงี้ย เช่น อ่า การฝึกภาษาอังกฤษ อะไรอย่างนี้ ก็ได้เหมือนกันเนาะ ครับ ซึ่งถือว่าดีเลยล่ะครับ เพราะว่าผมว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาวเลยแหละ เงี้ยครับ ระหว่างที่เราหยุดเงี้ย ก็อาจจะมีความท้าทายบ้าง แต่ว่าก็จะพยายามที่จะเรียนรู้ไป ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับ ที่ให้คำแนะนำดี ๆ เดี๋ยวผมจะลองเอาไปปรับใช่ดู สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ
อา อา ใช่ครับ ใช่ อืม ครับผม แน่ ได้เลยครับ ยินดีมาก ๆ แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับ